Ascolta ma, secondo te, che ruolo ha l'ascolto, ad esempio, nel creare proprio fiducia, anche con le altre persone?
Guarda, ti rispondo, <tsk> ehm, in questo modo: per me l'ascolto è una componente fondamentale alla base di tutti i rapporti umani. Ehm, quindi, senza dubbio, diciamo se, ehm, in un'amicizia o in una coppia non c'è nessun tipo di ascolto, ehm, difficilmente poi si arriverà a grandi successi, e e appunto a a instaurare una fiducia, ehm, reciproca gli uni con gli altri.
Mh-mh. Assolutamente. Però diciamo comunque l'ascolto è una se c se co se così si può chiamare, facoltà, nel senso, ci sono non è semplic trovar qualcuno che, mhmm, comunque ascolti realmente l'altra persona, molti magari ti fan parlare e capiscono anche la metà di quello che dici, però tu invece no, tu ascolti realmente le persone con cui parli o comunque che ti st che ti stanno attorno.
Sì, diciamo che perlomeno ci provo, no, ehm, per cui, ehm, riconosco che, ehm, magari alcune volte la giornata lavorativa è stata pesante o comunque nella vita purtroppo ognuno ha i suoi problemi, c'è la stanchezza e e di conseguenza non è sempre possibile, ehm, ascolt avere un un ascolto, ehm, attivo in ogni in ogni momento in cui una persona ti sta parlando. Ehm, però si può allenare questa cosa, e ed è quello che faccio un po' io quotidianamente, no, ehm, cerco di di
Mh-mh. Ah, che tecniche usi?
Ehm, ad esempio, ehm, a me è cap io ho studiato psicologia e quindi, ehm, uno degli elementi fondamentali per, ehm, diventare un bravo psicologo è quello di avere sempre l'ascolto attivo, no, ehm quindi
Beh, quello sicuramente, anche perché se non ascoltassi i tuoi pazienti sarebbe un po' difficile fare il tuo lavoro immagino.
Eh, sì. Ma c'è anche chi lo fa, eh, non ti pensare, c'è anche chi, ehm, magari
I tanto per guadagnare ti ascolta poco e niente.
Sì, sì. Poi però è n è molto interessato al bonifico e e insomma e poco <chuckles> all'ascolto.
Dei tuoi problemi poco gli importa, se così si può dire.
Sì, sì. Purtroppo ce ne sono tanti e è sempre più diffusa questa cosa, e a maggior ragione siccome a me non piace questo metodo, ehm, di lavoro perché poi non è neanche, ehm, insomma non fa neanche, ehm, stare meglio le persone quindi, ehm, fondamentalmente io quello che cerco di fare è allenarmi all'ascolto, ehm, e lo faccio sia, ehm, quando magari mi trovo al lavoro, sia in contesti, ehm, informali con con i miei amici, con i miei familiari. Ehm, e facendo questo, <tsk> insomma, vedo che ogni giorno la situazione migliora. Ehm, attualmente
Mh-mh. Tu dici porti si solidificano.
<tsk> Ehm, sì, sì, sì, sicuramente. Poi si crea, diciamo, una una sorta di sintonia tra, uhm, le 2 persone e questo fa sì che poi, ehm, io ascolto te, tu ascolti me, ehm, e e insieme si riesce a costruire un bel rapporto.
Mh-mh. Diciamo che c'è anche più affinità, più empatia.
<tsk> Sì esatto, l'empatia hai hai citato un'altra componente fondamentale per essere un buon un buon terapeuta, ehm, assolutamente, ehm, l'empatia è il secondo, ehm, ingrediente per creare uno psicologo perfetto. Ehm, <tsk> e, ehm, insomma e e essere empatici purtroppo, ehm, io penso che sia un po' un dono, nel senso che si può allenare anche l'empatia, ehm, però se non hai quella cosa dentro è difficile che poi, ehm, tu riesca ad allenarla. Ehm, soprattutto in questo in questi u in questo decennio in particolare, ehm, prevalgono atteggiamenti quali l'egoismo, il narcisismo, l'et l'egocentrismo, ehm, che sono un po', <tsk> uhm, appunto la la droga del del secolo, ehm, e io cerco, ehm, di innanzitutto di evitare questi questi atteggiamenti e poi anche di evitare le persone che hanno questi questi tratti caratteriali.
Ah. <exhales> Ma tu, ehm, scusami se ti interrompo, pratichi già proprio la professione di psicologo o stai ancora studiando, oppure sei un tirocinante?
Eh, no io purtroppo non sono riuscito a concludere i miei studi universitari e nella vita mi occupo di tutt'altro, ehm, però diciamo no, no, no no, no, assolutamente non sono abilitato a ehm, a mhmm, ad esercitare come psicologo e non lo faccio comunque.
Ah, okay, quindi non è la tua professione professionale proprio. Beh, però le basi le avresti, eh, da quello che sto sentendo. <chuckles>
<chuckles> Beh, grazie per per averlo notato, ehm, sì sn senz'altro, ehm, diciamo, io magari di di indole caratteriale sono sono portato per ehm, <tsk> ehm, per per questa cosa qui, sono un po'
Quindi sei anche empatico.
Ehm, diciamo che sì, cerco di di immedesimarmi un po' negli altri, e e di e di capire anche le n i lor i loro problemi, le lo sofferenze, ehm, questa, ehm, è anche un'arma a doppio taglio perché poi, ehm, soprattutto quando si è più più giovani, ehm, più mhmm, più, mhmm, piccini, ehm, si tende anche a soffrire per, ehm, le disgrazie degli altri e invece questo non non va sempre bene insomma.
Mh-mh. Beh, certo. Assolutamente. Ma per tutte quelle persone però che, magari, parlano poco perché, non so, sono timide o hanno paura di aprirsi, ci sono anche tutti quei segnali che fanno parte poi della comunicazion non verbale, anche tutte quelle microespressioni che entrano in gioco prima che il cervello, no, realizzi di dover, non so, o, mhmm, fare una faccia diversa o reagire in un determinato modo. In questo caso l'ascolto attivo che ruolo ha? Cioè è difficile utilizzarlo. Qui più che altro entrerebbe in gioco la vista, giusto?
Ehm, sì guarda, noi pot possiamo utilizzare tutti i nostri sensi, per quanto riguarda, ehm, i discorsi che facciamo, ehm, anche appunto nelle relazioni che vi che viviamo quotidianamente, e per cui innanzitutto anche porsi in maniera corretta e rispettosa e verso il prossimo, è già un segnale di di ascolto e di interesse; perché per esempio, se io ti parlassi e in questo momento mi girassi e ti dessi le spalle, probabilmente 1, uhm, non riusciremmo a comunicare bene, e 2 secondo me tu non saresti troppo contenta, uhm, perché potresti pensare che non non ti porto rispetto, o comunque non non mi interessa ,ehm, parlare con te, no, ehm, per cui esatto, questo, ehm, questo forse ancora prima, ehm, nel senso prima di tutto mhmm
Mh-mh. Eh si. Mh-mh. Questo è proprio il primo approccio.
Sì, alla base di tutto diciamo che ci vuole un rispetto reciproco, ehm, e mettersi in condizione di poter anche ascoltare l'altro no, ehm, purtroppo oggi siamo tutti un po' di fretta, un po' presi dalle nostre vite private, che molto spesso sono anche, ehm, riempite di cose artificiali e frivole, perché magari non riusciamo a stare con noi stessi, <smacks lips> ehm, o comunque sia stiamo così male che non vogliamo aprirci ad altre persone e quindi magari molto spesso abbiamo le cuffie o comunque siamo occupati dallo smartphone, ehm
Quindi dici che ci isoliamo, mhmm, appositamente?
<tsk> Secondo me sì, si tende molto spesso non so se se ti è capitato di prendere la metro, ultimamente, ehm, perché vabbè, io vivo in una grande città, ehm, la mattina in metro, ma anche la sera quando torno, ehm, c'è sempre un silenzio assordante e tutti sono presi, ehm, dalle loro vite artificiali, o con le cuffie con i telefonini.
Okay. Quindi non c'è più quel chiacchiericcio tipico della metropolitana?
Uhm, no, purtroppo no, c'è molto poco, magari lo trovi la domenica mattina, uhm, perché ci sono le famiglie che vanno a fare un giro in centro ehm
O qualche turista magari.
Qualche turista straniero, questo sicuramente, ehm, però la verità, è che magari prima, ehm, si cercava un po' di più il il contatto umano, qualche chiacchiera con con il vicino, uhm, oppure anche semplicemente si leggeva un libro, ma si era comunque, ehm, cir mhmm, circondati dal, ehm, dall'ambiente, ehm, fa facevamo parte dell'ambiente che ci circonda no, adesso invece si tende ad estraniarci e questo fa sì che nessuno poi è portato ad ascoltare l'altro, e e e a nessuno interessa più, è questa la cosa più, mhmm, probabilmente, che fa più che dovrebbe far più
Si. Quindi, non è neanche proprio il fatto di non di non ascoltare, è proprio il fatto di non interessarci agli altri.
Ehm, sì, sì secondo me siamo diventati molto più egocentrici e narcisisti e quindi poi non ci interessa neanche, ehm, quello che succede al di fuori della nostra bolla, ma, mhmm, semplicemente, ehm, ci ci viene ad interessare semplicemente quando ci accorgiamo che ci manca qualcosa, mhmm, ehm, per noi stessi; e quindi in quel momento magicamente, ehm, ci interessiamo magari agli altri, ma per, ehm, puro interesse personale, insomma.
Mh-mh, e ti è mai capitato non so, anche a scuola, o quando frequentavi l'università, o il liceo di assistere proprio a una ad esempio un giudizio molto frettoloso, proprio pre l per la mancanza di ascolto attivo, comunque di comunicazione, anche da parte di professori ovviamente, o alunni, o compagni di classe?
Allora, avendo studiato psicologia, ehm, ti dico in realtà i miei professori tendevano, ehm, ad essere abbastanza presenti in quello che facevano l'unica cosa
Ah beh, giustamente psicologia se non lo fossero lì, sarebbe un po' un problema. <chuckles>
Sì, sì, sì. Beh diciamo che un buon psicologo si vede anche da queste cose, l'unica cosa che forse posso un po' contestargli, è che molto spesso arrivavano in ritardo a lezione, e c'era un professore in particolare che magari avevamo 2 ore 3 ore di lezione e lui si presentava un'ora e mezza dopo e e questa cosa qui poi era molto bravo in quello che faceva, niente da dire su sul suo percorso accademico, eh però diciamo, mhmm, probabilmente anche lui avrebbe potuto partire da casa un po' prima visto
Beh. Anche perché la puntualità magari sembra banale, però se tutti gli alunni lì presenti fanno uno sforzo, magari abitando lontano svegliandosi presto, prendendo le coincidenze per esser lì puntuali, se il tuo docente si preoccupa di arrivare un'ora e mezza dopo, già l'approccio iniziale non è il massimo giusto?
Eh beh certo, è un po' il biglietto da visita quello che ti dicevo prima no, è come
Esatto, sa un po' di menefreghismo, poi magari è il professore più bravo del mondo a spiegare, però.
Sì esatto, c'era un po' questo dualismo: che comunque quando arrivava era un fenomeno, ehm, però purtroppo un'ora e mezza di lezione la perdevo sempre, e magari io invece mi svegliavo presto, facevo tutti gli sbattimenti per essere lì in tempo <chuckles> e poi non veniva mai nessuno.
<chuckles> Beh dai potevi regolarti di conseguenza, arrivare un'ora e mezzo dopo. <chuckles>
Eh infatti poi alla fine ho cominciato a farlo esatto, e al alla fine è finita che non sono più andato proprio.
Eh vedi, anche lì dopo ti fa per ti fa perdere quasi interessamento nella materia.
Sì, diciamo che esatto, non ti incentiva poi a mantenere il focus su quello che stai studiando, e poi, vabbè ovviamente, nel senso, io ho mollato anche per altri motivi personali eh, non è questa era la la ciliegina sulla torta dicia
Mh-mh. Beh no certo assolutamente, ci mancherebbe. Mh-mh. E invece al liceo, alle superiori, adesso non so che scuola superiore hai fatto, ti è mai capitato proprio questa incomprensione di ascolto, qualche caso c a cui hai assistito?
Ehm guarda, mhmm, ti posso parlare di una cosa molto pesante per me che mi è successa, cioè adesso io te l'alleggerisco, per non per non appesantire troppo eh però diciamo, ehm, io per una parte della mia vita ho avuto, mhmm, <clicks tongue> una sorta di, uhm, problema perché mi legavo sempre a persone un po' appunto egocentriche e narcisiste, ehm quindi ho avuto fidanzate di questo tipo ehm
Sì, sì, certo. Mh-mh. Ah, quindi sia ragazzi sia ragazze.
Ehm s no, no allo allora, mhmm, sia a a amicizie maschili no, però con con le ragazze mi è successo, e c'ho anche sofferto tanto e a e mi ricordo alle superiori c'era questa, ehm, professoressa, ehm, che inv che con me si comportava sempre malissimo, ehm, invece con gli altri era un po' era sempre un po' acidella diciamo, ma con con gli altri magari aveva un po' un occhio di riguardo con me
Generale. Quindi non le attaccava proprio sul personale come faceva con te.
Sì, con me era sempre molto insomma, ehm, giudicante, ehm insomma, c'era sempre qualcosa per quanto io mi impegnassi, c'era sempre qualcosa che non andava bene, ehm, e e addirittura mi ricordo una volta ehm, <clicks tongue> era finita la lezione era finita, uhm, diciamo la giornata scolastica ehm, tutti erano usciti dalla classe e io mi stavo stavo uscendo anche io, ma ero l'ultimo in classe e e questa professoressa era seduta alla cattedra, e io quel giorno lì comunque mi ero comportato super bene, avevo studiato tutto avevo preso un bel voto e allora le chiesi, mhmm: <clicks tongue> "Pro professoressa ma oggi sono stato bravo?" E lei mi ha guardato e mi ha detto: "No." Ehm, e e io me ne sono andat
Mh-mh. Ma come, ma non t' aveva dato un bel voto?
Eh sì, e però evidentemente voleva rovinarmi anche anche questa cosa qua no?
Cioè proprio infierire psicologicamente su te sulla tua persona praticamente.
Sì, sì, sì questa cosa mi ha danneggiato tantissimo nell'adolescenza, e sono rimasto succube di lei tan tantissimo, perché era come se si fosse creato una sorta di legame, di dipendenza tra me e lei; e quindi io ero mhmm, diciamo a me non non stava simpatica perché mi mi stava rovinando la vita, però ero come se fossi attr era come se fossi attratto da lei e quindi g facevo di tutto per entrare nelle sue grazie, ma invece poi non non ci riuscivo mai no, perché lei non.
Ma lei non ti dava proprio mai la soddisfazione?
No assolutamente, non me l'ha mai data, e e poi alla fine ho imparato a fregarmene, ed è come sono uscito da da questa brutta situazione.
E questo per quanti anni delle superiori te la sei portata dietro?
Eh, purtroppo per una buona parte, poi vabbè ho cambiato scuola, ehm, <clicks tongue> e e poi non mi è più successo, però sono andato da un da un da un terapeuta, da uno psicologo, a cui ho parlato di questa cosa e insieme siamo venuti a capo di questo problema.
Ah okay, quindi anche lui proprio ha riconosciuto che era una sorta di dipendenza tossica, di un legame tossico.
Ehm sì, sì, sì esatto, sì diciamo che ci sono dei pattern comportamentali, che poi uno va un po' a ricercare.
Mh-mh. Okay, allora guarda io ti ringrazio molto, anche per esserti aperta con me su questo argomento, mi ha fatto molto piacere ascoltarti e appunto ascoltare la tua storia ti ringrazio.
Grazie a te per avermi ascoltato, è stato molto bello ed interessante parlare con te, ehm, ti saluto e ti auguro una buona giornata.